Mm, parehas na araw ako pupunta, tsaka parehas na malapit yung seat kasi hindi talaga ako pu pumayag ng malayo ako eh, mahihirapan ako. <laughs>
Oh that's nice, at Mhm. Hmm, yung lagi kasi naka ano, nakakuha ka ng day 1? Sold out na daw eh.
Oo. Oo, mabilis yung ano, mabilis yung asawa ko siya kasi yung nag-ano eh, chat Oo, siya yung pumila talaga, nakipagbunuan talaga siya do'n para lang makabilis siya ng concert ng day 1. Talagang for the abang siya 'no, mm.
Hmm, that's nice. Ah, ang galing naman ang ending yung magan hmm, mhm. Ayun, yun yung magan mhm. Yun yung maganda pag may partner kang mahilig din sa mga concert or mahilig sa mga hilig mo, like susuportahan ka talaga and that's nice, good for you.
Oo. Oo. Oo, supportive talaga siya kahit saan, mas ano nga eh, mas ma-effort pa nga siya sakin maghanap-hanap ng mga ano eh actually siya nga rin yung gumawa ng costume ko kaya talagang nakakatuwa eh, mm.
Mhm, oh seryoso, that's nice, good luck, good luck. I hope magkita tayo sa ano, sa concert kahit day 2 lang ako. And ayun, I enjoy watching ay I enjoy watching, I enjoy talking to you po. <chuckles>
Ako din po, salamat po, ah, sana makausap ko po kayo ulit, paalam.
Ba-bye, ba-bye po. Ah, you too, ba-bye po.

Hmm.
Ah. Ah, 'pag na-i-stress ka or kumbaga paano mo pinapakalma yung sarili mo?
Mhm. Ah, ako pinapakalma ko yung sarili ko 'pag nag nakikinig ako ng music, I love, I love music, um, specially ano ako yung klase ng ano eh hindi maar pero maarte ako sa music na ano hindi kasi ako fan ng ano, eh, ng folk ay yung kantang gusto ko hindi nakabase lang na maganda yung song ay, maganda yung pagkakakanta, maganda yung pag-deliver or lagi lang solemn or tahimik lang or anything na 'yun sikat ngayon na puro pilian and anything. Ako kasi gusto ko, gusto kong pinapakinggan yung maganda yung meaning nung kanta, kumbaga mas nakafocus kasi ako ngayon sa mga meaningful na song. Compare do'n sa sikat yung singer kaya papakinggan siya or dahil, dahil pa-cute yung singer kaya papakinggan, hindi, eh, mas gusto ko kasi talaga yung may laman yung song. Kasi nga, minsan kasi yung song yung nagbibigay inspiration sa'tin or si siya yung point na nagpapaano sa'tin, eh, nag nakakapagpakalma sa'tin. Ikaw may mhm.
Mm. Oo, parehas pala. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Mm, tama ka naman. Parehas lang naman tayo 'no, kapag, ah, 'yun nga kapag na, ah, na-i-stress din ako sa trabaho or sa ah, 'pag hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kumbaga, um, gano'n lang din nakikinig lang din ako ng music ganiyan. Siyempre parang ito din yung ano, eh, yung pinaka ano ko yung pa parang 'yun din yung pinakapahinga ko gano'n. Kasi, syempre 'di ba, ah, minsan kasi yung music yung ano, eh, yung musika yung parang nagdedescribe kung ano yung talagang pakiramdam natin sa araw na 'to ganyan. 'Di ba, may mga music na, ah, talagang minsan kasi kapag sobrang lungkot mo parang hindi mo na kailangan sabihin direkta kumbaga, makikinig ka na lang ng kanta tapos parang, ah, music na yung ano yung magsasalita para sa gusto mong ilabas na ano na damdamin gano'n, 'di ba? So napag-usapan na rin natin yung tungkol sa music, um, naalala mo ba yung unang concert na napuntahan mo?
Hmm. Mhm. Hmm, Yes po. Mhm. Oo. Opo. Mhm. Oo. Mhm. Opo, hm. Mhm. Um, unang-unang concert way matagal pa before pandemic pa. Ah, unang-unang concert na napuntahan ko is yung ASAP Mall Tour, 'yon. 'Yun yung pinakaunang-unang napuntahan ko which is sila Sarah G, sila ano basta yung mga ASAP ka-ano talaga nung ano mga I if I remember it's around 2017, 2018 gano'n. 'Yun yung unang-unang concert na napuntahan ko. How about you?
Oo. Mm. Hmm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.